А. Нет, до сих пор. Прошло очень много лет, уже 6 лет прошло. До сих пор у меня ни с кем нет ни дружбы, ни отношений с местными, потому что, а, дело даже не в культуре, а в том, как эта культура выстраивает характер, э, людей местных. И
Ого. А в чём? Так и ш м, что же вот мешает? Ну, действительно долгий срок, и, как показалось бы, ну, э, да, ну, как-то неужели вообще никак не получается с ними, да, взаимодействовать а, б м. Можешь рассказать в общих чертах, почему? Мгм.
Но, э, если, как бы, так очень мягко выражаться, эм, это монокультурная страна, мононациональная, и ты всегда будешь здесь иностранцем. Неважно, наскока ты хорошо знаешь корейский, неважно, насколько ты там знаешь культуру, язык, э, вообще правила, законы. Э, всегда ты будешь корейцем просто потому, что ты выглядишь не как азиат. И это очень, на самом деле, сильный отпечаток накладывает на то, как тебя воспринимают в социуме. И даже те люди, которые пытаются с тобой подружиться, они не видят в тебе в первую очередь человека, они видят в тебе иностранца. И им просто любопытно, потому что ты иностранец. А это уже уже конфликтует с моими какими-то ценностями, когда я вижу в человеке человека и личность, а во мне видят иностранца и просто исходя из этого факта хотят со мной общаться.
Мгм. Так. Ага. Ага. А. Вот как. Ясно. Мгм. Да, то есть, ну, п м, иными словами, да, как бы иностранец в значении чужой. Интересный, да, но чужой, да, то есть ты вот никогда не сможешь смешаться с толпой, да, как бы и начать общаться. Да, да, то есть ты так, да, как бы, как ы м, да, когда ходишь действительно где-то вот по, ну, по стране с, э, очевидно другим этносом, да, и где-то прям на тебя там, ну, показывают пальцем, да, умиляются с хорошими, а, совершенно без злого умысла. Да, но ты и правда чувствуешь себя какой-то обезьянкой в зоопарке скорее, чем, да, каким-то человеком с глубокими мыслями, с личностью. Так, о очень, конечно, жаль, что так получается, но при этом ты, э, продолжаешь там жить, э, да, то есть всё-таки что-то тебя удерживает, несмотря на то, что, ну как бы, с людьми, э, такой, вот людей по душе ты там из местных вообще не нашла, да?
Да. Мгм. Да, как диковинка. Мгм. Мгм. Да. Ну <chuckles> Да потому что страна комфортная. П м, в том-то и дело, что, ну, не обязательно, как мне кажется, э, иметь какие-то близкие контакты с местными, достаточно уважать их культуру и, э, в целом вести себя адекватно в социуме. И тут, ну, никто же не заставляет с ними дружить, там, строить отношения. Это по обоюдному согласию должно быть. Вот, а как бы жить я живу, там, работаю, налоги плачу, законы соблюдаю, как бы, <chuckles> почему бы и нет? <chuckles>
Ясно. Ну да, конечно конечно. <chuckles> Мгм. В общем, тебе нравится эта страна, нравится эта культура, да, и тебе нравится там жить, но как бы просто тебе и не нужно, да, особо вот водить с ними, с м местными какой-то, да, там находить своих людей, да, среди них. Тебе достаточно общения, которое у тебя есть. Вот. Э, да с эм Ну, с иностранцами ли это всегда? Это могут быть люди из разных стран или в основном русскоязычные?
Да. Мгм. Да.